Ah, lately parang, um, na kahit ba <smacks lips> sabihin nating kulang yung tulog ko mga, um, 3 hours, 4 hours, eh, <smacks lips> masasabi ko pa namang functional pa naman ako pagkagising ko. Kasi, <smacks lips> ah, driven ako na maka ah, bilang isang ama, eh, makapag-provide sa pamilya ko. Um, kasi kung parang kulang 'yong ano eh, kulang 'yong, um, 'yong suweldo ko pang full-time na kahit na ba sabihin nating medyo <clears throat> sabi sabi nating medyo malaki pero ano siya eh, um, dahil sa mga bayarin lalo na sa mortgage, sa tuition fee, eh hindi siya enough talaga parang ah, pang-araw-araw na, um, ah, makapanustos sa mga ganong klaseng mga bayarin. So, ang nangyayari tuloy eh, kailangan kong mag um, maghanap ng sideline para sa mga para hindi na ako umasa sa mga OLA. Kasi 'yong since ano, um, kina kinakapos nga sa sa budget eh doon ako umaasa. So, ang nangyayari tuloy is patong-patong, nagtapal-tapal ako, kaya hanggang lumobo 'yong mga kautangan ko sa OLA. So, um, bilang, um, ama and asawa ta's full-time pa, um, employee or graphic designer, so parang pinag-ju-juggle juggle ko 'yong, ah, 'yong oras ko, responsibilities ko. Pero minsan parang, pagdating ng hapon eh Sa trabaho inaantok na ako and kahit, alam mo yun, kahit work from home, eh, naisisingit ko kahit papaano 'yong pag-idlip o pagna-naptime. 'Yon nga lang parang minsan napapahaba, so na-e-extend 'yong oras ko sa trabaho. <gasps> Nakakalungkot din na nababawasan din tuloy 'yong oras ko para sa mga anak namin at sa asawa ko. So meron ka bang mai-su-suggest, paano, um, mas properly maaayos yung yung oras sa alam yun yung magiging maayos yung pa time management and magiging alam mo yun, para mas kapakipakinabang pa?
Mm. Ayan, so talaga namang ano no, fulltime ka, fulltime sa family, ganyan, at the same time full-time din sa work. Na katulad nga ng nabanggit mo, kailangan mo ng ano, kumbaga fulltime na trabaho, side hustle para sa gano'n ma-provide yung mga needs, tsaka siyempre yung mga wants na din ng family ano, so talaga namang pinag-iigihan mo yung pagtatrabaho ayan. Pero, ah matanong ko lang, mga ilang oras kumbaga yung nagiging tulog or pahinga mo sa isang gabi?
Mm. Mm. Sobra. Oo. Ah siguro, ah, may time limba halimbawa ding ngayong December, ah, or parang this pa past few months talagang, ah, minsan um, nakakatulog ako ng, ah, halimbawa ako'y nakatokay ng ako na yung nakatoka sa mga bata, so matutulog na kami ng alas ah, dapat 10:00 tulog na sila eh, kaso nga lang dahil, ah, nauusog 'yong oras namin, parang 12:00 na kami nakakatulog tapos kailangan kinabukasan mga 6:00 gising na kami. So minsan, ah, less than 5 hours 'yong tulog ko minsan, ah, suwerte na 'yong 7, ganon. Kumbaga parang 'yong 7 hours na 'yon may kasama na kasama niya do'n 'yong ano eh, 'yong naptime sa unexpected naptime sa hapon eh.
Ayan. So, kung kahit papaano naman parang ano din 'no, nakakapagpahinga naman, though, kulang pa rin, oo. Yung
Mm. Kulang pero talagang usually 4 hours eh, mga ganon. Pero parang, kung kahit papaano nga, ang galing din kasi na ihahatid ko pa sun hatid sundo rin ko rin 'yong mga bata eh, parang kahit gano'n 'yong kulang 'yong oras ko, mas pinepresenta ko pa sa miss ko na ako na yung maghahatid at sun at saka sundo.
Mhm, ayan, so ano naman, ah, mahusay naman kung gano'n. Pero sa mga ano, mga na 'pag ganon 'yong tulog mo lang or kulang ka sa pahinga, ano 'yong epekto nito halimbawa sa trabaho mo o di kaya naman sa mga ibang responsibility mo sa bahay?
Mhm. Ay, oo. Pagdating sa ano, ah, responsibility sa bahay parang nagagawa ko rin naman halimbawa, um, pagdating ng hapon or tanghali 'tas 'yong tipong kukuha na ako ng second serving ng kape tapos sila magna-nap time na. So parang, um, sa kagustuhan ko rin na mabawasan 'yong gagawin pa ng misis ko, <clicks tongue> eh, nakapaghugas naman ako pero 'yong 'pag pisikal 'yong usapan ma nagagawa ko naman 'yong tungkulin ko. Pero alam mo 'yong tipong, 'pag kailangan mo ng gamitin 'yong utak mo sa utak 'tsaka 'yong 'yong mga decision making, 'yong, ah, graphic designing, mga coding, medyo alam mo 'yong, ah, pagdating ng hapon since parang lutang ka na tapos, um, para magising ka eh, mag, ah, mag-e-endless scrolling ka, mindless scrolling, ah, mga magche-check ka ng Facebook, magche-check ka ng <chuckles> mga Shopee ah, tawag nito, mga magbabasa ka ng forum, so parang nawawala 'yong concentration ko talaga sa trabaho. So 'yon 'yong <smacks lips> malalang nangyayari sa akin tapos eh, tingin ko naman kahit papano nahihiwalay ka 'yong stress ko <sniffs> sa trabaho 'tsaka sa pamilya. <swallows> Pero, ang nangyayari tuloy parang, ah, napapagalitan ko or nasisigawan ko 'yong mga anak namin, dahil sa sobrang kakulitan. 'Yong isa naman kasi 'yong panganay eh, nasa aus um, Autism Spectrum Level 1 s'ya pero high functioning naman. So 'yong sa misis ko hindi naman kami nagkaka um, nag-aaway pero I mean nagkakaasaran din pero hindi 'yong sobrang I mean sobrang babaw lang naman.
Mm, ayan. So, talagang ano 'no meron na siyang epekto, kumbaga. So, katulad ng nasabi mo parang hindi na ka-normal yung pag-function minsan ang isip, ayan. So, normal lang yun na epekto kumbaga kapag talagang pagod o di kaya naman kulang sa pahinga, ayan, isa yun sa mga puwedeng epekto rin kapag hindi talaga nami-meet yung standard na kumbaga oras ng pagtulog, ayan. So, ah, pero ano naman yung mga step meron ka na bang mga ginagawang paraan para sa ganun kahit papaano makapagpahinga ka o di kaya naman maka-recover sa mga, ah, kumbaga hindi mo pagtulog sa gabi, yung kulang sa tulog mo sa gabi. Nabanggit mo kanina 'no na parang nagna-nap time ka naman during daytime.
Mm. Oh. Kaya nga, eh. Mm. Oo. Oo, pero ano, eh, as much as possible parang gusto ko sana par 'di ba sinasabi nila parang dapat 15 minutes lang, ganyan-ganyan. Eh, dati kasi nakakasingit pa ako ng mga isang oras, ganyan. Eh, 2 pa lang kasi kami ng ano, ng manager ko no'n sa team. Eh, no'ng dumadami na kami, ah, mga 6 na 6 na kami sa team so, parang 'yong nap time parang ang hirap na tuloy isingit. So, parang 'pag ang mangyayari tuloy sa'kin is 'yon, mindless scrolling para magising 'yong diwa, pero sa ibang bagay naman nauubos 'yong, um, tawag do'n, 'yong Nauubos 'yong 'yong pag-iisip, 'yong efforts ba. So, hindi ko rin masyadong nabibigyan ng, ah, sarili ko na or napagbibigyan 'yong sarili ko ng nap time.
Hmm, mm. So ano din 'no, talagang nung dumami na yung trabaho kumbaga kulang na, oo, talaga yung ano mm. Ayan, pero siguro napakabut napaka-ano din na i-consider yung health, ganyan. In the long run kasi ma kumbaga mag-aano din yun, mararamdaman mo yung epekto kumbaga, nung ano din ng sobrang pagkapagod, ganyan, kulang sa pahinga. Ayun, so, kinakailangan talaga na i-consider mo din yung magiging pahinga mo, ayan. So meron kasi yung mga chances minsan na kapag kumpleto yung tulog mo, alam mo yung ka kaya mong gawin yung mas productive yung trabaho mo kahit na mga 5 hours lang yung i ilaan mo na pagwo-work. At least nagkakaroon yung na alam mo yun, nag-function ng maayos yung isip mo, kaysa naman nagwo-work ka nga ng mga ilang oras pero alam mo yun yung parang lutang <chuckles> yung pag-iisip mo kasi kulang ka sa tulog, ayan. So yung isa sa mga iko-consider mo kasi kung ikukumpara mo yung quality of work mo siguro dun sa kumpleto yung tulog mo kaysa sa kulang, malaki yung difference niya kumbaga. So might as well yun yung i-consider mo din and at the same time, in the long run, ah, pwede mong maano din ma kumbaga ma ah, malaking epekto yun sa health mo ganyan, oo. Sa ngayon hindi mo pa ramdam pero oo, sa mga hinaharap or sa mga susunod na mga buwan or taon possible na kumbaga aanihin din ng sarili mo, ng pisikal mo yung, ah, resulta din ng pagkulang sa tulog. So meron ka bang naiisip na paraan para sa ganon, ah, kumbaga ano din mas nadagdagan mo sana yung pahinga o yung oras ng pagtulog mo?
Oo. Oo, sobra. Mm. Kaya nga eh. Mm. Mm, tama. Actually, oo. Oo sobrang <chuckles> Mm. Kaya nga eh. Oo. Kaya nga eh. Oo. Sobra. Oo. Actually 'yun nga 'yung ano, eh, 'yung gusto ko rin i i i parang ma maidulog sa'yo or masabi rin sa'yo na, um <smacks lips> parang minsan iniisip ko na lang na, sige okey lang na mabawasan 'yong tulog ko basta, ah, hindi rin mabawasan 'yong oras ko para sa kanila. Kasi mas importante 'yon na, ano, eh, na, alam mo 'yon lalo sa mga bata, and sa misis ko na, may quality time. Kasi, mas importante talaga habang lumalaki sila, eh. Tapos, kumbaga parang iniisip ko, <clicks tongue> ah, siguro daanin ko na lang sa vitamins alam mo 'yung mga, mga, ah, multivitamins for men na talagang magigising ka, <smacks lips> mabubuhayan ka. Parang ano ka pero dahil sa sinabi mo, um, parang nako baka mamaya may epekto naman 'to sa, sa kidney ko sa kidneys ko lalo o sa liver ko, 'di ba?
Hmm. Mm. Mm, kasi 'di naman masama, sabagay yung pag-ano, din take ng mga vitamins, pero alam mo 'yun natural pa din na kailangan ng katawan yung tamang pahinga, ayan. So siguro makakatulong yung pag-set mo ng limit or yung pag-set ng hangganan. For example, mag ka na sa oras na ganito, need ko ng magpahinga, need ng matulog. So, iwasan na talaga yung trabaho. So, baka possible na gano'n at the same time, kumbaga ano din, 'no, 'di ba, ang required lang naman na oras ng trabaho is mga 8 hours a day lang? Oo, meron ng kasamang <chuckles> break time 'yun kumbaga, so why not gano'n din yung ano din, i-consider mo kasi ayun nga, baka paunti-unti pwede mo ng anihin yung resulta do'n sa kulang or sa walang pahinga mm, kasi ang dami mo palang responsibilidad, 'no, <chuckles> bilang isang ama, oo, meron kang responsibil mm.
Kaya nga, eh. Mm. Kaya nga, eh. Oo. Oo. Oo, eh Mm. 'Tsaka, inaa inaabot din ako ng ano kumbaga parang dapat nga 7-4 'yong oras, eh, kasi 7:00 kailangan ng mag-ano, um, maghatid sa mga bata sa school. Tapos since Australian time nga, alam mo 'yong, <smacks lips> um, ano naman sila sobrang lenient naman sila. Tapos basta matapos mo 'yong masubmit mo 'yong mga trabaho 'yon nga lang ang nangyari, um, dahil nagja-juggle pa ako ng oras ko um, <smacks lips> n nagla-log out ako ng ano ng 6:00 para may mga matapos naman akong trabaho and alam mo 'yon parang bigay ko na 'yun sa kanila. Kaso nga lang ang nangyari, instead na makapaglaro kami ng mga bata ng by 6:00 and magkaroon ng oras 'yong misis ko sa sarili niya, nag-e-extend tuloy ako lately ng hanggang alas 8 so parang, um, sobrang guilty ako sa gano'ng klaseng ano, nangyayari sa, sa schedule ko.
Mm, so need talaga ng ano mag-set ng limitation kumbaga, o baka pwedeng pakiusapan yung boss ganyan na sa ganitong oras lang po pwede, para naman sa ganun mahati-hati mo pa yung mga natitirang oras para sa responsibility sa family, the same time yung pakikipag-ano mo din sa mga anak mo at magkaroon ka din syempre ng pahinga, kumbaga.
Kaya nga eh. Mm. Kaya nga eh. Mm. Oo, kaya sobrang na na-appreciate ko rin 'yong, ah, pagbibigay mo ng oras and 'yong mga pieces of advice lalo na 'yong, ah, ma-check na 'yong kalusugan ko parang grabe, ah, natatakot tuloy ako sa sa mga sa mga sinabi mo kasi, ah, sisingilin talaga tayo eh, 'di ba 'pag tanda natin parang, ah, dun mo lang talaga malalaman lahat ng sakit-sakit ibubuhos sa'yo eh. So yan, sobrang salamat sa mga mungkahi mo.
Mm, walang anuman. Masaya ako na kahit papano 'no nakatulong. Hindi bilang pananakot ano, kundi advice lang naman yun, ayan. So salamat din sa'yo, paalam.
<laughs> Oo. Salamat, paa